Sí, con este 13. Okey, entonces, por lo que estoy escuchando realmente, el a lo que, bueno, todas las películas, que están relacionadas como que con aliens, y todo eso, te terminan atrapando mucho, ¿no? Por lo que estoy escuchando.
Ujú. Pues, realmente no. Fíjate que ya, pu como te digo, cuando ya fui adulta, yo dije: "¿En qué estaba pensando?", realmente. No es que no las vea, sí las veo, pero no me, eh, d yo creo que fue una sensación de, eh, a lo mejor, un poco de soledad. Yo de, eh, de chiquita fui muy ñoña, como le dicen en México. Era muy estudiosita, muy matadita, muy eh, sí tenía pu eh, mis amigas, pero, pues, era superficial, realmente. Como todos los maestros, me tenían muy consentida, digamos, era yo la consentida, pues, a lo mejor no no conectaba yo mucho con las amigas, ¿no? Entonces, yo creo que era también, en parte esa soledad de niña que sentía yo, de que mi mi ilusión era tener un amigo extraterrestre, <chuckles> porque los de la tierra no no eran para mí. Pero, eso ya de adulta cambió, ¿no?
Okey. Okey, okey. Sí. Ah, okey. Ah, okey. Sí, sí, sí.
Es más, de adolescente.
Qué bueno, la verdad me da muchísimo gusto. Ujú. Sí, sí, sí, sí, ¿crees que?
<laughs> Ya, desde adolescente.
Sí, ¿tú crees que, por ejemplo, al final de cuentas, es viste una película cuando estabas pequeña, y te terminó marcando? ¿Tú crees que esto te ayudó, a como que cambiar tu forma de pensar relacionado a la vida, o, en algún aspecto?
Ujú. Eh, no s no sé, si me haya cambiado, en la forma de ver la vida. Yo creo que eso ya me lo enseñó la vida sola, eh, no tanto la película. Sigo con el recuerdo bonito de las de de estas películas que me gustaron. Eh, de E.T sigo, pues, no no te voy a decir qué obsesionada, pero sí, eh, por ejemplo, cuando yo conocí a mi ahora esposo, le dije, le conté que que E.T, era mi película favorita, de toda la vida, ¿no? Y y me regaló un box set. En ese entonces, existían unas tiendas que se llaman Mixup, creo que todavía hay algunas, pero en ese entonces ajá, vendían, pues, discos, películas, etcétera, ¿no? Y y pidió para mí un box set, era una edición de lujo de de la película, por el 20 aniversario de la película, que traía incluso un pedacito de filme, eh, traía una foto autografia traía varias cosas, un libro precioso, el soundtrack, porque, también la música de John Williams era una cosa que te erizaba la piel y hasta la fecha, yo oigo el <humming> ta, ra, ra, ra, ra, ra, y
Okey, okey. Ujú. Sí. Ajá. Sí, todavia hay, ajá. ¡Órale! Oh. Ajá. Ujú. <laughs> Sí.